Kalo manis, aku belum pernah ini sih, Kak. Tapi pernah ya aku waktu itu sambal, terlalu kemanisan ya Kak, waktu itu. Aku bikin sambal, terlalu kemanisan. Akhirnya aku kasih tomat lagi sih, Kak. <laughs>
Oh, iya iya benar, kasih tomat. Atau dikasih air kali ya Kak ya, biar
Iya iya. Iya bisa. Kalo misalnya mungkin itu, misalnya kayak, eee, masakan ya kayak sop gitu. Atau misalnya kita bikin kolak terlalu manis, itu bisa kita pake, eee, apa, air lagi. Dan, kalau misalnya kita ke apa namanya, kita bikin kolak tuh ya Kak, itu triknya biar ada gurih-gurihnya sedikit, itu biasanya pakai garam juga Kak, tapi sedikit. Jadi mmm, jadi itu ada, apa ya, sari-sari gurih, gitu, Kak. Jadi nggak terlalu, eee, over, nggak terlalu enek di manisnya, gitu.
Heeh. Kayak sup, gitu kan? Heeh. Oh iya. Benar sih. Jadi inget ini Kak, minuman kopi salted karamel kan, eee, karamel tapi dikasih, ge asin kan, pake garam kan, jadi kayak enak kan tuh rasanya. <chuckles>
Oh iya. Iya iya betul. Heeh. Bahkan kan, ada susu ya Kak yang rasanya tuh, salted gitu ya, salted, apa gitu ya, kalau nggak salah dan itu, ketika aku nyobain, rasanya kan kayak skeptis ya, ini kok
Iya.
masa susu rasanya asin, gitu ya, dicampur cokelat kan. Nah, ketika aku coba, wah itu, ternyata enak, Kak. Jadi malah gurih dan itu jadi salah satu susu favorit aku Kak, eee, varian rasa itu, gitu, Kak.
<chuckles> Mmm. Mantap mantap. Nah, terakhir banget nih Kak aku nanya nih. Eee, bahan apa sih yang menurut kamu tuh paling fleksibel, untuk disubstitusi nih, dan mana yang paling susah diganti, gitu?
Yang paling susah diganti ya Kak, paling, eee, apa ya, kalau misalnya ayam goreng, gitu ya Kak, eee, itu nggak bisa kalau misalnya kita mau bikin ayam goreng, itu si kunyit, itu nggak bisa diganti dengan apapun sih, Kak. Karena si kunyit itu ada, efek buat ngilangin bau anyirnya sih Kak, gitu.
Heeh. Heeh. Oh! Oh gitu, baru tahu. Bukannya bisa pakai lemon Kak?
Kalo iya, tapi rasanya beda Kak, kalo emang cuman ngurangin aja gitu kan. Kalo ini, rempahnya jadi kerasa, gitu Kak.
Oh. Gitu ya? Oh, berarti kunyit ya Kak ya. Oke deh, kalau gitu Kak, makasih banget loh udah mau sharing-sharing sama aku.
Betul. Oke. Sama-sama, Kak. Makasih ya, Kak.
Iya, sampai jumpa lagi ya.

Kalau yang gagal total gitu ya jadi favorit, eee, enggak tapi masih bisa dimakan sih, Kak. <chuckles> Itu aku pernah bikin, eee, apa ya, bikin kue sus gitu kan. Eee, jadi, eee, adonannya itu ketika aku tambah telur itu terlalu encer, Kak. Jadinya ketika aku nyoba buat mencetak gitu ya, eee, pake spuit gitu. Itu jadinya nggak nggak ngeset gitu, Kak. Jadi meluber gitu kan si adonannya, tapi aku paksain aja waktu itu oven dan ternyata itu jadinya crunchy, Kak, jadinya s jadi sus kering bukan sus yang fluffy gitu. Tau kan ya sus kering yang suka ada di pasaran? Kayak gitu, Kak, jadinya. <chuckles> Heeh.
Oh, oke oke. Mmm. Oh, iya iya iya. Ya, heeh. Jadi cemilan ya, kan kalau sus itu kan agak-agak cemilannya agak-agak berat gitu ya, ada isinya ada filling-nya gitu, ini yang cuman kecil-kecil gitu ya, sus kering?
Iya. Heeh, gitu. Iya, betul jadi sih filling-nya itu aku, eee, jadiin kayak bahan cocolan aja, Kak, gitu dan untung heeh, dan untungnya sih enak sih ya waktu itu masih kemakan dan, eee, meskipun misalnya itu gagal gitu ya, eee, apa itu, masih bisa jadi favorit, eee, anak-anak gitu, Kak.
<chuckles> Oh, iya. Nah, iya kan, bener kan, jadi favorit anak-anak gitu ya. <chuckles> Oke oke. Nah, Kak, kamu heeh, apa tuh apa? Apa tuh tadi? Mmm.
<laughs> Tapi ada lagi sih, Kak iya gimana? Nggak, aku pernah kehabisan eee, waktu itu aku pernah mau pake, apa, pernah mau bikin pempek dos gitu kan, terus aku waktu itu kehabisan yang namanya tepung aci juga gitu dan ada tepung beras gitu kan dan ternyata pake tepung beras tuh lebih kenyal, Kak, malah lebih enak, Kak.
Hmm, gitu ya? Jadi eh, sebenarnya kalau tepung aci itu sama dengan tapioka nggak sih?
Mhm. M Iya iya. Kalau aku, eee, apa sih namanya, tepung aci, tepung sagu itu mendeskripsikannya sama ya, Kak, dengan tapioka gitu adonan yang bisa dibuat cilok gitu kan, Kak.
Oh, sama ya. Tapioka, heeh. Iya, kadang aku tuh bingung deh kalau melihat tepung-tepungan kayak banyak banget kan macamnya tepung aci, tepung tapioka, tepung sagu, gitu kan terus kayak tepung kentang, tepung ah, banyak banget deh. Ada tepung mocaf sekarang tuh ada kan, yang kayak gitu ya?
<laughs> Iya. Iya betul betul. Mmm, gitu. Iya aku pernah denger mocaf tapi aku gak tau sih peruntukannya, untuk apa gitu ya, Kak.
Kayak untuk gluten free, Kak, untuk yang lebih sehat. Heeh, jadi nggak ada yang, apa, yang intoleransi, eee, gluten itu jadinya bisa, biasanya sih untuk makanan-makanan sehat sih. Heeh, iya buat diet buat yang yang alergi, nggak bisa gitu, mhm. Oke oke. Nah, Kak, ak eee, aku nanya lagi deh, kamu pernah gak sih kayak bikin versi hemat tapi dari menu tertentu yang tetep bikin enak dan pernah gak, caranya gimana gitu?
Oh, oke oke. Buat diet buat diet gak sih, Kak? Ya ya ya ya, kaya begitu. Iya. Keto ya, Kak? Mhm, oke oke, iya. Heh.